Halo.
Halo, iya pagi, Kak, gimana kabarnya? <clears throat>
Iya, pagi juga. Semangat nih pagi ini, aku udah sarapan. Kakak sendiri gimana kabarnya? Udah sarapan belum?
Iya, sip. Iya, belum sih tapi tetap semangat. <chuckles>
Nah, oke. Ngobrol-ngobrol dulu ya Kak ya, abis itu nanti sarapan. <chuckles>
Iya, boleh boleh. Iya, benar benar. <chuckles> Gimana Kak? <clears throat> Kemarin liburan ke mana nih, akhir pekan?
Mhm. Ah iya, kemarin liburan ya, 2 hari. Ya aku nih liburannya ke yang dekat-dekat di kota aku aja sih Kak, masih dalam kota gitu kan. Nah karena waktunya singkat kan ya. Jadi aku tuh kemarin ke ini Kak, ada pantai kan. Nah jadi aku ke pantai dekat rumah tuh. Nah, di situ aku ya jalan sama teman-teman, nongkrong sambil jajan jajan gitu kan, beli cemilan. <chuckles> Iya, Kak.
Iya. Heeh. Oke, oke. Iya betul. Heeh. Oke. Oke. Heeh heeh, wah, seru tuh. <chuckles> Oke. Tempat favoritnya itu ya Kak ya, di pantai?
Wuih, keren ya.